Wah benar sih karena selama ini, kayak apa ya? kayak malah dia yang ngatur aku gitu Kak kayak, ah, nggak mau tidur siang gitu dianya ya, ah, ya udah deh gitu, padahal kan harusnya, eee, aku sendiri yang sebagai ibu harus tegas kali ya Kak menentukan, jadwal tidur tadi ya, oh oke.
Betul. Oh. Begitu ya? Iya. Mmm, iya mungkin git seperti itu Kak coba Kakak, eee, apa, ya nyanyi-nyanyilah gitu ya kan supaya kita juga bisa tidur anaknya supaya tidur, kadang-kadang anak-anak se mungkin Kakak, eee, suka pernah dengerin ini gak Kak, eee, misalkan sambil tidur anaknya suka dengerin lagu atau, eee, apa sih namanya, eee, supaya me mereka lelah gitu?
Oh kalau tidur malam sih biasanya Kak tidur malam yang itu, denger-denger ngaji gitu sih Kak.
Dipancing. A itu tidur malam. Ya tidur malam itu dimasukkan ke tidur siang yang, eee, suka dengerin apa murotal ya? Ngaji, a cobain juga seperti itu, mhm, jadi mung eee, mungkin lebih efektif. Mungkin ya cobain aja soalnya anak-anak kecil kan kita bingung juga ya Kak ya? Tapi ini mah coba aja saran aku seperti, itu jadi p memaksakan diri untuk tidur siang baik Kakak maupun anaknya, yaitu dengan cara mendengarkan, eee, murotal murotal ngaji atau lagu-lagu gitu Kak, cobain.
Heeh, bener bener oh gitu. Oke oke kayaknya nanti bakal aku coba deh. O oke. Oke oke. Oke oke kayaknya aku bakal bakal cobain sih mungkin akan, eee, ini ya memang harus diubah 1 hari dulu gitu ya Kak, 1 hari dicobain supaya untuk, eee, besok-besoknya malah udah kembali normal lagi gitu polanya ya, oke oke.
Baik, oke. Betul paksain aja. Nah itu, ya jadi memaksakan diri untuk, eee, apa sih kayak tidur siang pokoknya aku harus tidur siang gitu, diri eee, ke apa? ke diri sendiri juga, eee, maksain diri gitu kan ke ke diri sendirinya juga, itu Kak sih saran aku mudah mudahan
Oke oke. Oke oke, berarti memang harus, tegas ya ke anak ya Kak ya aku kayaknya nanti bakal
Ke diri sendiri dulu Kak, gitu diri sendiri dulu, mhm, gitu.
Oke ke diri sendiri dulu terus nanti baru aku implementasiin ke anakku ya kayaknya nanti, yang ini aku bakal cobain sih Kak ke dia untuk, eee, memaksakan dia, iya iya memaksakan dia untuk, eee, tidur siang dan semoga berhasil, wah aku sedikit lebih lega nih karena udah cerita ke Kakak ya, terus, eee, udah dikasih saran juga makasih banyak nih Kak atas saran-sarannya.
Betul. A itu. Ya mudah mudahan berhasil ya Kak. Iya. Terima kasih terima ka Sama-sama mudah-mudahan saran aku bermanfaat dan bisa dilaksanakan, nanti kalau Kakak mau cerita lagi boleh kok aku siap sedia untuk mendengarkan apa pun, kapan pun <chuckles> iya.
Oke. Wah tentunya ya ini kan kalau misalnya aku masih ada kebingungan gitu ya Kak mengenai, eee, pola tidurku ini, eee, aku bakal nyamperin Kakak lagi nih buat cerita cerita dan semoga aku bisa bangun pagi ya Kak, makasih banyak Kak sekali lagi atas waktunya.
Boleh. Boleh. Siap. Eh, siap mangga. Oke sama-sama.